Oui. Pas forcément pour la totalité, tu vois? Chaque matin, je refais ma journée.
C'est vrai? Mmh. C'est vrai?
Oui. Je prépare
Et tu arrives à à réfléchir à tout ça, heu, dès le matin? Tu as pas besoin d'un sas de <blows air> Je ne réfléchis pas. <chuckles> Non? C'est vrai?
Oui. Non. Non, non, non, le le matin, oui. Et le soir, j'ai j'ai une réflexion rattachée à la remise en question
C'est là où tu f ça fuse. Mmh. D'accord, OK.
de ma journée.
Oui.
C'est important, ça permet de faire le point.
Ah oui, c'est tout un programme, oui.
On est on est plusieurs dans mon esprit et ça permet de faire un un super, heu
Ben je vois ça. Une petite réunion?
voilà, c'est ça une, une réunion entre moi, moi, moi et moi. <chuckles>
Mmh. <laughs> Bah tout l'heure, je disais, hem, je dis <chuckles> à une, heu, à une amie heu, que <chuckles> qu'on qu'en étant célibataire- parce qu'elle aussi, elle l'est- et en fait, on a dit: «En fait il faut se programmer, heu, des dates avec nous-mêmes», et donc du coup, heu <chuckles> bah oui je lui dis: «Il faut il faut il faut se choisir un film, heu, se faire un bon repas, heu, mettre une lumière, heu, tamisée et tout». <chuckles> Et puis voilà, une petite bougie et en fait, prendre du temps, heu, aussi pour soi et tout, heu, parce que c'est important voilà. Donc ça, ça me fait un peu penser à ça quand tu me dis que tu, heu, fais une réunion, heu, <chuckles> avec toi-même.
Oui. D'accord. D'accord. Oui. Oh bah, c'est c'est une bonne idée, j'y avais pas pensé. OK. Une petite bougie? Pourquoi pas. C'est important. Oui. Bon, vous vous êtes un peu moins.
On est un peu moins, oui. <chuckles> Heu, oui. Ah c'est vrai. Oui.
Enfin oui. <chuckles> C'est c'est plus simple. Nous, on est beaucoup à parler, tu vois?
C'est vrai? Dans ta tête?
Non, non, non, c'est pas vrai. Dans ma tête, j'ai fait le tri. J'ai vraiment fait le tri et j'ai pas de soucis, Dieu merci. Je bon, j'ai pris des, j'ai pris du me enfin, comment te dire? J'ai pris plusieurs années sabbatiques pour pouvoir m'occuper de ça.
<chuckles> Mmh. Ouais. OK. Ah bah, c'est bien. Oui. Oui, pour être plus productif après.
Vraiment. J'en avais le besoin.